Beh, le mail nel mondo lavorativo sono fondamentali, e in quel caso si punta a fare una mail molto completa, in modo tale che con 1 sola risposta, al massimo 2 2 cicli di botta e risposta, si possa arrivare ad un risultato, senza dover perdere troppo tempo. Anche se spesso, secondo me, per parlare con un cliente il modo migliore è chiamarlo oppure è incontrarlo di persona.
Oka quindi per te la chiamata rimane proprio il metodo principale.
Sì, certo, è il metodo migliore anche se, ehm, ha gli mhmm, dei paletti che n sono anche un pochino restrittivi, soprattutto perché richiede che entrambe le persone siano disponibili nello stesso momento.
Cert certo, assolutamente. Ehm, anche perché lavorativamente parlando, però le mail, mhmm, per te devono essere quindi complete, non quelle mezze mail di 4 righe, giusto per inon inoltrare diciamo, mhmm, l'argomento.
No, ecco, se io voglio parlare di una cosa a una persona a livello lavorativo, devo far sì che il quadro sia ben più completo, ehm, rispetto a quello che potrei fare su un messaggio di WhatsApp, in modo tale che la persona possa chiaramente capire la situazione e darmi una risposta il più completa possibile, in modo tale che io non abbia bisogno di chiedere un'altra volta qualcosa di aggiuntivo.
Mh-mh. Certo, certo.
Faccio risparmiare tempo anche a questa persona, perché al posto di scrivermi 2 mail ne deve scrivere 1 sola un po' più grande, ma ci metterà 1 volta e mezza il tempo che mhmm, per scrivere 1 rispetto a scrivere 2 volte un'email.
10 mail piccoline, frase per frase. <chuckles>
Esatto, o 10 mail, eh, eh. Esatto, esattamente.
Certo, certo. Ehm, invece se dovessi preferire, mhmm, le chiamate visto ho capito e comunque ti piacciono come metodo, rispetto invece, magari, a parlare anche di persona lavorativamente, o comunque in videochiamata, perché, mhmm, con le chiamate tu perdi, diciamo, tutti quei tratti tipici della comunicazione, comunque, non verbale. Quindi tutti quei gesti, quelle micro-espressioni che ti possono fare anche capire se quello che ti sta dicendo l'altra persona realmente è così, oppure sta un po' tergiversando o ti sta accontentando, diciamo così.
Sì. Sì, certo. Ecco, l'incontro di persona è la migliore delle u forme di comunicazione, anche perché gli uomini hanno sempre comunicato così. Però nel momento in cui, magari, ci si trova molto distanti l'uno dall'altro, la videochiamata a livello lavorativo, se per un progetto molto importante, è la migliore delle cose.
Okay, perché comunque anche tu, quindi, sei d'accordo che la comunicazione non verbale è essenziale.